Eh, 'di bitin, siyempre. Minsan 1 hour yung yung mga ano, eh, yung mga episode, eh, minsan less than.
Oo.
Ayan, papatulugin ko muna yung anak ko. Hindi rin hindi rin ako nandadalaw ng antok, kasi yan talaga. Tapos, 'pag natu nakatulog na, alam kong mahimbing na mahimbing na yung tulog, saka ko siya babalikan. So, minsan inaabot ako no'n
Oh, okey.
12:00, na iyon yung pinaka-late ko. Do'n sa iba ano 'yon, 'no maaga pa. Pero sa'kin late na 'yon kasi kailangan kong magising ng 3:30, oo.
Mm. Maaga, oo.